Hello, magandang umaga!
Hi! Magandang umaga sayo. Kumusta ka naman?
Okey naman, ah, salamat at masaya ako nagkausap tayo at, ah, ikaw ba kamusta ka?
Ay, ako din. Eto, nagsalang na ako ng pananghalian. Inuna ko na 'yong kanin, nagsapaw na ako do'n ng gulay. 'Yong talong at tsaka ng nilagang itlog. Hindi, sinasapaw ko 'yong talong para sa mamaya, 12:30. Gano'n kasi ang oras ng kain ko ng tanghalian, eh, ayan.
Mm. Naku. Naku, buti naman. At saka parang, ah, at ang tahimik diyan. Wala ka bang mga estudyante diyan, ah, mga anak? Oh, ah
Ay, wala. Nasa school na silang lahat. Ako mamaya, mag-aaral ako. Kasi bumalik ako sa school after 24 years, nag-aaral din ako, oo. Pero ano kami, uhm, online class kami. Every other Saturday 'yong pasok namin. So, ako naman 'yong estudyante lang dito. 'Yong mga totoong estudyante na pumapasok sa school, mamaya pa 'yong uwi nila mga 3:30, ganun.
Oh, maganda 'yan. Hmm. Ah, ganu Naku, naku! Matanong ko, total nabanggit mo, ano sa palagay mo ang pinakamalaking hamon na hinaharap ng sistema ng edukasyon ngayon?
Oo. Aba! Magandang tanong 'yan. Ang pinakamalaking hamon siguro, dahil meron na tayong ano na tayo, eh, uhm, techie na tayo ngayon, di ba, yung dahil sa latest technology. Ang pinakamalaking hamon para sa akin is yung kung paano ang mga estudyante magiging, ah, tutok sa pag-aaral na wala silang hindi sila madi-distract ng technology like ng mga online games, ng mga gano'n. At tsaka alam mo, ang gusto ko din, eh, yung pagka nagme-message ako sa kanila, ayoko nagagalit ako sa mga anak ko pagka shino-shortcut. Yung pu-pwede naman nila lalo na kung English ha, lalo na kung English.
Mm. Mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Hmm, oo. Oo.
Sabi ko, "Wag mong isho-shortcut kasi 'yong spelling niyan mahalaga sa akin na malaman ko." Lalo na 'yong bunso ko na second year high school. "Malaman ko na tama 'yong spelling mo." Sabi ko, "Gawin mo 'yan pagka 'yong mga kaibigan mo 'yong kausap mo, pero kay mama, 'pag kausap mo ako, halimbawa, may tinatanong ako oo, kumpletuhin mo." Kasi minsan
Oo. Ora mm. Kumpletuhin, hmm. Pero alam mo, ah, ano ako diyan, ah, sang-ayon ako sa nabanggit mo, 'no, sa, ah, mal ah, malaking hamon talaga ngayon ang, ah, mga gadgets. Number 1 yan, 'no? Kasi sa, eh, sa eskwelahan lalo siguro, mas pabor ako na sana bago magsimula ang bawat klase, kinukuha lahat ng mga cellphone. Kumbaga, yung sa harapan ng desk, oo. Nung sanlan nasa harapan ng desk nila para talagang may mahi ay mahirap yung mga patagong patagong nagte-text, patagong nagfe-Facebook, patagong kung ano-ano man ang ginagawa, patagong naglalaro, hmm.
Mm. Oo. Oo nga, eh. Ay, oo, totoo. Dapat talaga. Kaya nga. At tsaka nga maiwasan 'yong oo, pa maiwasan 'yong pagte-take ng pictures habang nagtuturo ang teacher. Kasi puwede nilang paglaruan 'yan, eh, do'n sa ano nila, eh, Messenger nila, 'di ba, may GC 'yan magkaka-classmate. Oo, or talagang ano, kahit 'yong iba nilang kaklase puwede nilang puwede nilang pagtripan na piktyur-piktyuran lang. Sa school ng anak ko, ang alam ko, kasi nag-meeting kami, bawal ang cellphone. Kasi may mga nangyayari na may mga nawawalan ng cellphone. Pero kung kailangan talaga, puwede mag-cellphone. Tulad niyan anak ko, may dala talaga siyang cellphone kasi nga 'yong school service nila 'yon ang communication nila. Pagka halimbawa mali-late sila ng labas ng classroom para hindi naghahanap 'yong driver. Kasi malaking school, ayan. So, ikaw naman kumusta naman mm. Oo.
Mhm. Hmm. Oo, wo. Oo. Mm. Mhm. Oo, oh. Mm. Totoo 'yan. Mm. At tsaka madagdag ko pa madagdag ko pa, 'no? Yung, ah, kasi ang, ah, napag-uusapan natin is yung hamon sa sistema ng edukasyon. Siguro, mas madadagdag ko pa dito is, ah, 'yong paggamit ng mga AI, mga chatGPT. Isang hamon kasi yan, eh. Kasi sa palagay ko sa palagay ko kasi parang hindi talaga nakakagawa, ah kumbaga, nag-sho-shortcut na mga estudyante, ah, para makagawa ng mga reaction paper, ng mga term paper. Kasi nung kapanahunan nung kapanahunan ko, talagang malalaman 'yan kaagad ng guro kung kung talagang kinopya mo 'yan. Yes, kung pinagawa lang
Oo. Ayan. Buti nabanggit mo 'yan. Isa pa 'yan, oo. Kaya nga, eh. Para mas mabilis, oo. Kung pinagawa lang, oo. Kasi noon, hindi pa naman uso ang AI, di ba, pero meron ng mga kaya nga, eh. Oo, kahit nga may plagiarism checker na, parang halatang-halata mong ang gal hindi naman sa nagdududa tayo dun sa, ah, kakayanan ng mga ka-classmate natin, 'no? 'Di ba nga sabi ko nga sa'yo nag-aaral ulit ako. Online class lang kami. <sniffs> So, siyempre nag-aano, nagkakasilipan kami ng mga gawa kasi may ano kami, eh, may Google Sheet na tapos may tracker kasi kami do'n para malaman namin kung sino pa 'yong mga hindi nagpapasa. So, minsan hindi maiwasan na sinisilip namin kasi baka mamaya may may kulang. Ang sistema kasi sa amin, do'n sa sa PUP ako nag-aaral. So, ang sistema sa amin, hindi kayo mabibigyan ng grades pag-end ng, ah, ng semester kung meron pang kulang na submission ng mga ka-classmate. So, talagang kailangan ma-check namin 'yong submission nila. Kaya hindi maiiwasan na sinisilip talaga namin 'yong mga gawa hindi para magkopyahan. Puro para ma-check namin kung tama 'yong nasubmit. So, hindi sa hindi naman sa nag, ah, pinagdududahan yung kakayanan nila, pero nakakapagtaka talaga na ang lalalim ng English nila, <laughs> 'di ba?
Ngayon mahirap na, eh. Mahirap na masabi ngayon, eh, 'di ba? Mhm. Mm. Oo. Hmm. Oo. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Totoo. Pero alam mo, sa'kin sa'kin hay, I mean, ah yung yung pino-point ko is 'yong 'yong okey lang gumamit ng ChatGPT. Kasi ako gumagamit talaga ako, it's a big help. I mean, yung thought mo, nando'n. Thought mo and all but it's just, ah, you know, ChatGPT can correct grammar, can can make it better, ah, napapaganda nila, okey lang din naman 'yan. Wala naman masama diyan. Actually, uhm, basta 'yong thought, nandun yung thought mo, nandun yung ano, kung papagandahin niya man, ko-correct, may okey okey lang naman. 'Wag naman yung parang 100% i ipapaasa mo na lang lahat, di ba, parang
Oo. Oo naman. Oo. Tam tama. Oh, pero wag i-aasa, oo. Mm. Oo nga, tama. At tsaka hindi ka na matututo talaga no'n. Kung halimbawa, gumamit ka man ng AI, tandaan mo 'yong mga magagandang points don na binigay ng AI sa'yo para next time, hindi ka na hindi mo na idadaan sa AI. Gagamitin mo na 'yon na pang-sarili mo, 'di ba? Ganyan. Nap sa'yo ibig sabihin, may natutunan ka. Pero kung halimbawa, eh, nak na-check ko kasi yan, eh. Ah how to create, ay, resume, ganyan. Tapos bibigay mo lang dun yung mga experience mo. Aba, ang galing! Gumagawa nga talaga siya ng sarili niya. Helpful siya talaga. Kung mabilisan lang. Pero kung noon kasing araw, eh, wala yang mga ganyan, 'di ba? Ang library nga ano ang library nga noon pumupunta pa kami ng biro mo, taga Antipolo ako, ah. Ang library no'n, no'ng dumadayo pa kami ng Quezon City Hall. Do'n pa kami nagpupunta. Kasi kumpleto do'n, eh, oo. Ngayon, hindi, eh, isang pindot mo lang nandiyan na lahat sa internet, 'di ba, mm.
Hindi na. Mm. Mm. Mm. Totoo yan, mm. Mm. Totoo, helpful naman siya. Oo, helpful. Mm. Totoo. Mhm. Yes. Totoo 'yan. Nandiyan na lahat o pero kasi nasa maganda alam mo, wala akong reklamo sa nakaraan kasi talagang parang dun tayo natuto talaga, 'no, sa hard way, 'no? Sa ngayon, hindi rin naman ako magrereklamo kasi talagang convenience talaga 'yong yung recent word, ah, world natin ngayon, di ba? Pero nasa sa tao na lang siguro kung paano nila gagamitin, kung mas, ah, kung aabusuhin nila, ah, or gagawin nas ah, gagamitin sa tama. Pero matanong ko, sa tingin mo ba, ah, sapat ang mga suporta ng ng gobyerno sa'tin para sa mga guro at tsush estudyante, ah, sa i ah, pagdating sa edukasyon?
Oo naman. Yun ang isang yun ang advantage, oo. Oo. Mm. Ah, about naman diyan. Ah, sa tingin ko kulang, lalo na ang lagi ko kasing nakikita na mga hinaing ng mga guro, eh, 'yong suweldo. Kulang daw 'yong suweldo nila isa pa, napakahaba ng oras ng trabaho, eh, ang bayad lang naman talaga, 'di ba, 8 hours. So, ang halimbawa, ang ang guro ay nagtuturo sa umaga, alam mo ba na buong araw sila nandun sa eskuwelahan para gumawa sila ng lesson plan. Pero hindi bayad yun, eh. Hindi siya bayad. Yun ang nirereklamo nila. Kulang na kulang talaga yung sweldo nila. At tsaka, ah, ang nakikita ko din sa mga public school kasi nag public din naman yung mga anak ko, eh, nung elementary sila. Nakikita ko din, k kahit naman noon tayo pa kung nag-public school ka. 'Yong alam mo 'yong laging kulang doon, eh, 'yong mga TV, mga projectors, mga TV, gano'n. At laging ang kumpleto lang lagi bakit 'yong mga star section lang. Section 1 lagi ang meron. Ang mga nasa dulong section na, 'yon ang laging walang electric fan, wala silang TV. Oo, kaya nga.
Mhm. Mhm. Totoo nila, 'no? Mm. Mm. Oo, totoo. Totoo. Oo. Tama ka diyan, mm. Mm. Mm. Mm. Tama, mm. Totoo, mm. Tama, nakaka parang hindi sila medyo patas. Tapos mas nauuna pa nila 'yong pagpapaganda ng basketball court, pagpapaganda ng mga ano. Kumbaga, dapat, uhm, dapat, ah, patas, ah, ang ang pakikitungo ng gobyerno. Kasi siyempre, gobyerno ang nag nagba-budget diyan, 'di ba? Ah, kung mhm.
Isa pa yan. Kaya nga. Oo at tsaka ang mga magulang ng mga batang 'yan mga taxpayers din naman. Kaya dapat patas lang din ang makuha ng mga anak nila. Ayun nga.
Totoo. Tama. Para kalidad. Hindi lang kalidad sa edukasyon kumbaga, komportable rin sila. Kasi i imaginin mo na yung init ng panahon ngayon tapos wala sila kahit electric fan? Pano sila makaka-focus sa pag-aaral?
Ayan, oo. Tama ka diyan. Kaya nga. Nakakaawa naman, 'di ba? Kaya hindi makakapag-concentrate yung mga bata, tama nga. Kaya nga ano, eh, alam mo ba, nung mula nung nagpandemic, 'di ba, nag ano, ah, online ano na lang, online class na mga bata. May ano siya, eh, may mga advantages din and disadvantages. Kasi, ah, yung iba, ang magulang ang tumatapos ng ginagawa ng mga bata. Yung iba naman, dahil, ah, lalo na, ang mga PWD, yung mga talagang nagwe-wheelchair pa. Advantage sa kanila yung mga ganun kasi siyempre, komportable sa bahay, ganun. Kaya nakita ko, natuwa naman ako, may mga schools na isa sa options nila na magkaroon na lang ng distance learning or yung online, ah, online, ah, class na lang kung hindi talaga kakayanin ng bata.
Mm. Yes, so Totoo 'yan. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo. Oo, totoo. Pero ang sa'kin naman mm, sa'kin naman, yeah, pa, ah, wala naman tayong magagawa nung pandemic kasi talagang lahat nag-online, 'no? Pero ang pangit lang dito, eh, talagang 'yong mga guro parang papetiks-petiks na lang. Parang padala na lang ng padala ng kung ano 'yong pagagawa 'yong pagagawa. Parang wala na, hindi na sila nagtuturo. Hindi na sila nagtuturo, mm.
Oo nga. Ayun. Oo nga, eh. Isa pa 'yan o isa pa 'yon. Naan kaya nga, eh, isa pa 'yon. Naalala ko noon, ah, hindi naman sa nagreklamo ako. Nag-message ako do'n sa isang teacher. Kasi do'n sa isa sa sa subject niya, isang oras lang naman 'yon, eh, ang dami ng estudyante. Tapos nag 'yong halos 30 minutes nauubos sa pagro-roll call para sa ano, attendance. Eh, siyempre naman, nakita naman niya 'yon sa oh, kaya nga. Nakita naman niya sa Zoom, 'di ba, puwede naman niya i-screenshot 'yon. Kung ilang page man 'yon, makikita niya. Para makita niya na 'andon 'yong mga estudyante niya. Sabi ko, "Sir, puwede po bang ano, iwasan na lang natin 'yong pagro-roll call kasi nakakaano po, nakakaubos po ng oras." Eh, siyempre hindi naman sa binabantayan ko, naki na nasisilip ko, eh. Eh, naka-speaker phone 'yong anak ko kaya naririnig ko. Sabi ko, "Bakit gano'n? Halos puro sa attendance na lang napunta." Eh, siyempre mas gusto ko naman mm.
Mm. Mm. Mm. Oh, 'di ba, attendance tapos na. Para-paraan din, eh. Para-paraan din, eh. Mm. Mm. Mm. Hmm. Totoo 'yan. Mm. Hmm. Totoo. Tapos siyempre, hindi na rin sila hindi na rin mat matututo kasi parang 30 minutes na lang tapos mamadali tapos minsan bigay na lang ng assignment. Ah, hindi mo naman naturo 'to, pero nagbibigay ka ng assignment, 'di ba? Mm.
Kaya nga, eh, oo. Oo nga. Sa siguro ano din, kulang din ng supervision ng principal, 'yong mga gano'n. Kulang sila sa training, mga ganyan.
Totoo 'yan, pero Kulang sila sa training tapos hindi rin sila sinisita. Walang sumisita.
Ay oo yan, isa pa yan. Sa sa tingin mo ba, ano yung mga posibleng solusyon para, ah, mapabuti o ma-improve yung quality ng education sa Pilipinas?
Mhm. Siguro sa'kin talaga maglaan ng mga ng mga seminar para sa mga teacher. Tapos 'yong, ah, talagang nakatutok mismo hindi lang sa principal. Parang meron pang above the principal na magche-check. Kung magche-check kung talagang sumusunod ang principal, ah, sa, ah, sa pamumuno na sa mga guro niya. Kung ginagawa ba ng mga guro ang mga kasi, 'di ba, dati rin 'yan, eh, 'di ba? Ah, i yog i 'wag 'wag dapat siyang papetiks-petiks lang para naman ang mga estudyante may matutunan.
Ayan, oo. Mm. 'Ba magandang, ah, suggestion 'yan, mm. Oo nga, eh. Sa tingin mo ba, maganda ba yung noong araw, kung naabutan mo ba yung maghapon na klase? Ganun kasi kami noon. Naabutan mo ba yung ganun? Di ba ang ganda?
Oo, maghapon ako, seven seven. Flag ceremony hanggang 5.
Oo, 'di ba? Sa isang subject namin noon, dalawang oras. Talagang ang dami mong matututunan. Halos, ah, lalo na 'yong values education. Sa iba, wala sa kanila yun, eh. Ako ang dami ko natutunan kasi 'yong teacher namin noon, ang dami niya naikukuwento. Halos naikuwento niya na 'yong mga kuwento ng wowo ng ano, ng buong angkan nila. Eh, ngayon kasi halos sa half day na lang, 'di ba? Half day na lang ang klase, oo.
Mm. Mm, totoo 'yan. Oo. Mm. Totoo. At tsaka maraming subjects dati kasi. Dati ako, na meron tayong at least 8 subjects, 4 sa umaga 4 sa hapon
Ayun, o. Umuuwi kami no'n, eh. Umuuwi kami before lunch tapos babalik kami ng one P-M, ayan.
di ba? Mm, tapos ang bag mo, punong-puno ng libro. Ang bag mo, bawat subject meron kang notebook. Bawat subject, may libro. Kaya ang bag mo, kuba-kuba ka talaga.
<chuckles> Ayun. Kaya nga. Tsaka kailangan ang libro araw-araw mong dala, 'di ba? Kaya alam mo, usong-uso no'n 'yong trolley bag. Hindi pa 'yong ngayon kasi nabibili na bag ngayon trolley na talaga, may kasama ng trolley 'yong bag, 'di ba? Noon kami iba. Alam mo 'yong ginagamit sa pamamalengke? Trolley talaga tas inalalagay 'yong bag, oo. Ganyan kami noon kasi talagang tutok talaga.
Mm. Oo, totoo 'yan. Mm. Ah, oo. Eh, ngayon ballpen ballpen na lang bitbit ng estudyante.
Oo nga, eh. At tsaka ang daming pagbabago, 'di ba? Ultimo 'yong, ah, Panatang Makabayan, binago. Hindi ko na kabisado, oo. 'Yong Panunumpa sa Watawat, binago nila, eh. So, hindi ako makarelate. Oh, i-review mo 'yong gano'n, ang dami nilang binago. Tsaka nakaka-miss 'yong mga textbooks noong araw, sobrang nakakamiss. Ngayon nakikita ko, alam mo yung mga textbooks ngayon, kung nakikita mo nga sa social media ginagawang katatawanan na lang. Kasi may mga textbooks na parang sobrang namumulitika, alam mo 'yon? Yung maraming maraming oo. Maraming personal, maraming grammatical errors. Eh, lahat ngayon talagang ang mga magulang sinusuri nila 'yan. Eh, siyempre hindi naman lahat, eh, tahimik na lang. Ipino-post talaga nila 'yan. So, 'yong iba naman, iba naman ang atake nila. So, ginagawang katatawanan, di ba? So, sana maraming mga ano, maraming improvements na mangyari para din naman sa mga estudyante. Kasi, 'di ba
Ah, talaga ba? Hindi ko alam yun, mm. Ah, talaga ba? Okey. Mm. Totoo. Yes. Mm. Ay, oo. Masyado ng personal masyado, oo. Mm. Tama, totoo yun. Mm. Hmm. Totoo. Saka maganda napag-uusapan natin para at least hanggang ngayon alam natin yung pagkakaiba noon at sa ngayon. Maraming salamat sa oras mo, marami akong natutunan.
Oo naman. Oo nga, eh. Ayun, ang dami kong natutunan sa'yo. Ako din. Salamat ah. Sana magkakwentuhan tayo uli.